あの、普段の生活の中で、あの、考え方としてですね。
ええ。
今のうちに節約する派なのか
ええ。
それとも、あの、今楽しむ派なのか
あ。
どちらでしょう。
そうですね。ま、あの、どちらかを選べと言われれば、はい、今のうちに節約の方に入るかもしれないですね。もう、はっきりとこっちってわけでもないんですが、どっちか選ぶとすれば節約派ですね。
はい。 はい。 ああ、それは何か理由があってですか？
うんとですね、あの、節約派っていうか、なんか私、常に、あの、ま、楽しもうと思う時にも、節約は心掛けるんですよね、どうしても。なんで、ま、常に節約していると言うか、節約してない時は、あんまりないかもしれないですね。例えば、なんか凄くお金を使って旅行に行った時でも、やっぱりそれなりに節約はしているし、ほんとあの、ちょっと日々ですね、細かい節約もしてるし、何か考えてみると、ま、色々な面で節約していて、あんまりこう、何かお金のこと考えずに、今回はちょっと楽しもうとか、あんま無いですね。<chuckles> 振り返ってみると。うーん。
はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 うん。 はい。 ああ。 ああ、でも、大体皆さんそんな感じな気がしますけど、ま、ただその中でも、何て言うんですかね、あの、節約の度合いというか。
うん。 ええええええ。
が、あの、多少変わってくるんじゃないかな、みたいなイメージはあるんですけれど。
ああ、そうですね。うん。
ね、例えばあの、旅行に行った時に、もうキツキツにお財布のしも紐を、あの、閉めちゃうのか、それとも、ある程度ね、あの、考えながら、これだったらいいかとか
ええええ。 ああ。 うんうん。 うん。
いろんな葛藤はあると思うんですけどね。うんうん。
そうですね、ありますね、ちょっとした葛藤っていうのは。例えば、あんか旅行行ったら、まあ、あの、節約はしつつも、なんか旅行先でまであんまりちょっとキツキツだと、なんか楽しめないので、ま、食べるものは、普通に食べたいものを、何か興味のあるものに、これ美味しそうとか思ったら、食べますね。
ええええ。 はい。 うんうんうん。 あ、はい。 うん。そうですよね。
うん、あと、ま、普段でも、まあ、あの、あんまり外食も行かないんですけど、がん、なるべく、おこう興味持って、例えばネットでちょっと近所の店で、意外になんか美味しそうなものがあるとかなったった、まあ、割とあの、行きますね、行ってみるかって感じで。うん。だけど、ま、それはもう小さな楽しみっていうのかな。あの、そんなに、あの、おおっきくバーンと使うわけではないので、ま、たまにはいいかみたいな感じのはありますけど、結構、ま、基本的には節約してると思いますね。
はい。 うん、うーん。 おお。はいはい。 ええええ。 うんうん。 おお、例えばどんな部分で、あの、節約してるのが多いって思います？
えっとですね、まあ、あの、結構今ですね、最近あの、光熱費とか、あの、高くなってきてるんで、まあ、皆さん、あのね、水道、ガス、電気は節約してるんじゃないかなって思うんですが、私もやっぱり、せ約してて、電気はまあ、使う部屋だけ、ちょっと他のところに行く時は、消してみたいな感じにしてますね。お風呂入る時に部屋の電気をつけっぱなしっていうのはないですね。
はい。 そうですね。 うん、ううん。 はい。 うん、ふん。 はい。 ああ、そうなりますよね。 ええ。あと例えばですけど、あの、まあ、季節柄ね、うこれからさらにあの、暖房を使う機会なんかも、増えると思うんですけど、あの、節約するために、例えばあの、えっと、エアコンは使わずに、別の暖房器具を使うとか、色々、人によって考え方あると思うんですけど。何か考えてる部分ありますか？
あと、まんね。 ええええ。 ああ。 ええええええ。 ああ。 はい。 うえっとですね、ずっと以前は、やっぱエアコン使うと高くなるので、灯油のあの、石油ストーブは買ってたんですけど、もうそれもですね、ずっと使わなくなってしまって、冬と今あったかいとこに住んでるので、そんなにエアコンは必要ではないんですけど、最低でももう十何度、5度は下回らないんで。
はい。 ええ。 はい。 うん、ふん。 はい。 ああああ。 あ、ええ、いいですね。<laughs>
うん、とうめい、え、あの、南の方に住んでいるので、エアコンは必要ないんですけど、夜ちょっとやっぱり寒くなると、あの、まあ、エアコンはつけずに、あの、まあ、そんな真冬でもないんですけど、ちょっと冬の分厚いセーターとか着てたりとか、そんな感じですかね。それだったら全然あの電気代かからないので。
はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 そうですよね。ああ、でも、確かに、そういう節約が一番、ね、いいですよね。<chuckles>
ええええええ。 結構ね、あの、光熱費、ばかになりませんし、あともう、ガソリンとかもできるだけ、あの、安いとこ見て、で、もし、どうしても、あの、もう、ガソリンガス欠になりそうだったら、もう、ちょっとじゅうリットルだけ入れといて、あともう、安いとこにしようとか、細かく入れてる時もありますね。
うん。 うんうん。 はい。 ああ。 はいはい、あ、じゃあ、もう、ガソリンなんか、もう、大抵入れるところは同じところとかで、安いとこは分かってて、い入れに行くみたいな。
あ、そうですね。うーん、安い所でもなるべく、まあ、クーポンとかあればクーポン使いますし、あんまり使わないようにしてますね。だから、普段も、まあ、ちょっとコンビニとか、ま、スーパーも、そんなに買わないことが分かってる時だと、歩いて行きますね。で、歩いて、あの、荷物を持って帰ってくると運動にもなるんで、まあ、ちょうど良かったかって感じで。
うんうんうん。 はい。 うん。 はい。おお、え、じゃあこれまでに
はい。
あの。 節約すれば良かったなみたいな感じで、後悔したような経験ってありますか？
ああ。 そうですね。あのですね、2年前のあの年末ですね、私あの、スキーに行ったんですよね。
うん。 はい。 はい。
で、その時ちょっと仕事との兼ね合いもあって、どうしても年末年始じゃないといけなかったので、あの、年末年始に飛行機取って、宿取って、まあ、あの、それ、飛行機とか取るのをあらかじめまあ、どれぐらい前だったかな、2、3か月、3か月前に取ったかもしれないんですけど、取っとかないともういけないと思ったんで、取ったんですけど、結局スキーに行ったのはいいんですが、雪があんまり無くてですね。で、まあ、行く時にもう分かってたんですけど、もう予約もしてるし、で、山の天気って変わりやすいので、もしかして行って降るかもしれないし、で、ええ、年末年始行ったんですけど、結局あまり雪が無くて、あれはちょっと勿体無かったなと思って、ちょっと年末年始はこれから避けたいなっていう気にはなりましたね。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 ああ。 はい。 うん。 う、うん。 ああ。 そうですよね。特に高いですしね。
そうなんですよね。なんかちょっともったいない気がしましたね、あの時は。
うん。 ああああ。おお、じゃあ逆に、あの、まあ、普段節約してるけど、これにはお金かけて良かったなみたいな、ことって何かありますか？
ええええ。 ああ。 何ですかね。あ、あの、パソコンを今使ってるのは、使ってるかな。うん。うーん、3年以上使ってるんですけど、このパソコンですね、あの、えっと、タブレット PC で、 なるんですよね。で、あの、すごくすごくっていうほどでもないんですけど、今もっと薄いのあるんで、薄型で、で、あの、お店で見た時に、えっと、一番最軽量で、何だったかな、705、500グラムだかな。これ、軽いんですよね。で、そのとう時には、もうこれが凄く欲しくなって、あの、そかなと思って、色々ネットとか調べて、結局その家電量販店で買ったんですけど、これは、も、便利で、あの、タブレットとしても使えるし、なんか、性能も割と良いので、あの、動画編集とか、まあ、本当は音楽のあの、えっと、打ち込みをしようと思って、あの、それに合うものを買ったんですけど。スペックを合わせて、でも結局それはソフトだけ買って未だにやってないんですけどね。あの、うあの、結構性能が良いので、あの、動画見たり編集したりする時には全然困らないし、これはちょっとあの、良かったかなと思いますね。
はい。 ええ。 はい。 はい。 うん、ふん。 はい。 ええ。 おお、軽いですね。 うんうん。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 うんうん。 <chuckles> はい。 で、買うあの、買った時点ではそこまでの内容ができるって期待はしてなかったけど、買ってみたら使ってみたら、思いのほか良くて、これはお得だったなみたいな感じですかね。
そうですねそうですね。買った時は、ああくまでもその音楽のあの、打ち込みをしようと思ったんで、その動画までは全然考えてなかったんですけど、やっぱり動画の編集も、あの、結構スペックが必要なので。それは良かったかなって思いますね、あとタブレットになるっていうのも思いのほか、良くって、あ、結構便利なので。ま、これについて良かったかなっていうのはありますね。
うん。 はい。 ええ。 はい。 うんうん。 はい。 いいですね。
うん。
じゃあ、あの、この節約今節約する、あとは、今楽しむっていう、この2つの考えについてなんですけど。
ええ。
あの、昔、例えばあの、子供の頃とか、学生の頃とか。その頃って同じ考えでした、今みたいにあの、節約っていう
はあ。はい。
のをに重きを置いていたのか、それとも違うのかっていうのをお聞かせいただけますか。
どうですかね。まあ、学生の頃は、まあ、お金を使うと言ってもアルバイトしてたので、いろいろと、まあ。お金はあったけど、そんなにですね、たくさんも持ってなくって、でも、やっぱりあの、洋服欲しいなと思うと、ちょっとバーゲンまで待とうかとか、そうい節約は普通にしてましたね。
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 ああ、じゃもう、昔から結構節約っていうのは、身についていたというか。
うーん。
おおおお。
あ、よくかんぜね、なんかバーゲンの時にあの、何10パーセント引きだったら、いくら得になって、もうちょっと待とうとか、なんかそういえば細かく考えてましたね。うん。
はい。 うーん、うん。ああ、じゃ、しっかりね。子供の頃から身についてたんですね。
ん、とは言うものの、あの昔ってあの、スマホとかインターネットが無かった時代だったので、私の子供の頃、あんまりクーポンとか、なんかそういう色んなあのアプリとか、ぜん く、だから、普通こう考えていると言っても、今ほど複雑には考えてなかったですね。今なんか、色々とクーポン使ったら、いどれぐらい得とか、なんかここに買い物に行けば、どれだけ、あの、ポイントが何倍になるとか、もう色々なんか考えちゃうんですけど。もか今のことを考えると、当時はまだ結構、気楽だったかもしんないですねえ。
ええ。 はい。 うん。 はい。 ああ、まあ。 はい。 うんうんうん。 ああ、そうですねえ。
うーん。
なんかもう、ね、そのクーポンみたいなも、どこに何があってとかね、もう複雑ですよね。
そうなんですよね。考えると、その時間を節約した方がいいじゃないかと思える時もあったりするので。んで。何が節約になるか、ちょっとね、はっきり分かんないですけどね。まあ一応節約はもう日々毎日なんか、何何何かかんかで心がけてますね。
<chuckles> 確かに、ほんとですよねえ。 お、ふん。 おお、ま、その節約した結果、あの、節約してない時に比べると、あの、お金は余ってる
ええ。
ことになると思うんですけど。これはなんか、将来的に、あの、何か予定があるとか、そういう何かありますか？
へえ、ええ。 うんうん。 あのですね。大きな予定って特にないので、まあ、せいぜい年に何回、1回か、それぐらいスキーに行く行くぐらいですかね、大きな予算を取ろうと思うと。なので、そんなに大きな計画もなく、まあ、あの、節約した分は、あの、まあ、できるだけ多く貯金したいなとは思ってますけど、そんな計画的にはやってないですね。何があるから、いくら貯めようとか、そんな感じではないですね。
はい。 うーん。うんうん。 はい。 うんうんうん。 あ。 はい。 おお。じゃあ、ま、とりあえず、あの、貯金の額は増やしといた方がいいなみたいな。
そうですね。ちょっと節約した分は、あの、まあ、あの、節約したから何か美味しいもの食べに行こうとか、そういうんじゃなくて。ま、うちのせ-せした分はちょっと取っときたいなって思いますね。ま、何か必要が出てきたら、あの、じっくり考えて、あの、買いたいと思えば買えばいいしって感じですかね。
うーん、うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うん。そうですよね、なんか突発的なイレギュラーな出費ってありますもんね。
そうですね。
うーん。
まあ、でも、今時皆さんはそうかもしれないけど、やっぱりあの、節約って大事だなって感じていて。ほんとになんかちょっとした心がけで、なんか歯磨きのこのチューブとかですね、なんかリップクリとか、そんなのもなんか、最後まで使うと結構使えるなって思ったりするので。そんな節約もやっぱり、年単位とか長いスパンで考えれば、結構節約になってるんじゃないかなって気もしますしね。まあ、日々倹約は心掛けているつもりです。
はい。 はい。 うんうん。 おお。 はい。 うんうん。 ああ、いいですよね。ま、いね、今おっしゃられたようにあの、あの歯磨きのチューブとか、そういうのもそうですけど、あの、物を最後まで使うとか、大事に使うとか、ええ、節約ってそういうとこにも繋がっているように、ね、お話聞いてると聞こえますもんね。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
うん、そうですね、本当に大切にあとちょっと使えると思えば、何か捨てるのも勿体無いで、ハサミ使ってちょっと切ってったりとか、もうマヨネーズもですね、と、あの、ね、器をちょっと切って使ったりとか、もう本当に最後の最後まで使おうと思いますね。
はい。 おお、あ、確かにそうすれば使えますよね、最後までね。
いえ、使えないことはないんですよね。結構使ってみると、あの、何回分か持ったりするので、まあ、節約になってるなっていう気はしますね。
ね。 うーん。 はいはいはい。いや、なんかね、すごい参考んなるふお話が多くて、あの、節約ができない人間としては、ね、ありがたいお話でした。
あ、本当ですか。なんかいろいろとお話聞いていただいてありがとうございます。楽しかったです。
あ、はい。 いいえ、こちらこそね、参考になるお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。失礼します。
はい、失礼します。